Oke. Nah, terus, eee, di masa-masa berikutnya itu kan ada kalau aku nggak salah ya, ada album yang Chrisye itu sama sekali tidak menyanyikan lagunya sendiri, tapi menyanyikan lagu orang lain yang diaransemen ulang, kalau nggak salah seperti itu ya. Mhm, nah itu, eee, mana yang Kakak menurut Kakak, eee, beda nggak sih saat dia men menyanyikan lagu orang lain dan menyanyikan lagu sendiri, itu lebih oke yang mana menurut Kakak? Atau sama aja?
Hmm, iya. Hmm. Eee, sebentar aku inget-inget lagu orang lain tuh sat contohnya apa, oh ini, dia pernah menyanyikan lagunya Dewa 19 yang "Kangen" sama Sophia Latjuba, eee, dan menurut aku, ya selalu bagus sih. Justru menurut aku, eee, me membuat lagu "Kangen" itu menjadi lebih, eee, apa ya.
Bener, hmm. Bo
Kalo Kangen yang dibawakan Dewa 19 itu kan kayak, eee, ada jiwa ada jiwa anak mudanya banget, yang apa ya, yang kayak berontak gitu kan, yang kayak, ya romantisme anak muda tahun 90-an itu ya kerasa banget. Tapi kalau yang dibawakan si Chrisye itu tuh lebih dewasa, gitu, ngerti nggak sih, kayak lebih mature gitu cara pembawaannya. Jadi mhm.
Iya. Mhm mhm. Mhm. Dik bawa ke khas dia banget gitu ya?
Ya beda beda mood-nya gitu loh, kayak, eee, oh ini tuh menceritakan tentang, eee, kerinduan antara orang yang sudah memang sama-sama dewasa gitu. Tapi kalau yang dibawakan Dewa 19 waktu itu Ari Lasso sebagai vokalis, itu tuh kayak letupannya itu letupan anak muda, emosinya tuh emosi anak muda gitu. Gitu sih. Tapi selalu berhasil sih Chrisye, walaupun menyanyikan lagu orang menurut aku, nggak pernah gagal. Mmm. <chuckles>
Mmm. Oh, iya. Bener bener. Iya, bener banget. Nggak pernah gagal ya. <chuckles> Oke, nah ini kalo, eee, ada ritual khusus nggak sih, Kak, kalo pas dengerin Chrisye itu, "Aduh, mesti banget nih kalo aku lagi kerja sambil di laptop playlist-nya harus Chrisye," atau pas misalnya di perjalanan atau ada nggak sih, Kak, atau random aja?
Aku sebenernya random, tapi kalo pas lagi kerja contohnya ya, eee, kalo kerjaan, pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang, mmm, fokus di laptop, eee, data atau aku butuh konsentrasi tinggi, aku tuh selalu puterin lagu-lagu yang upbeat gitu. Lagu-lagunya Chrisye yang, eee, tahun delapan puluhan, "Hip-hip Hura," atau, mmm, "Aku Cinta Dia" gitu-gitu kan, "Nona Lisa," terus, eee, eh banyaklah pokoknya. Dan, eee, di malam hari tentu aku harus mengubah mood-nya kalo aku pengen dengerin lagu Chrisye, salah satunya yaitu lagu-lagu dari "Badai Pasti Berlalu" itu, mulai dari, eee, "Baju Pengantin," "Matahari," eee, wah semuanya semuanya, eee, "Merepih Alam." Nggak tau kenapa itu kalo didengerin malam hari ke tengah malam
Mhm. Serius? Heeh. Oke, biar lebih semangat ya. Oh, iya, bener bener. Mhm. Hmm. Mhm. Mmm.

Eee, iya. Itu salah satunya, aduh, kalau ngomong paling favorit itu, album-album yang lama juga aku sebenernya suka juga, gitu. Eee, tapi, Badai Pasti Berlalu itu punya kenangan tersendiri, kalau karena kalau album yang a eee, lama-lama ya, misalkan tahun 80 itu juga albumnya bagus-bagus banget. Cuman karena aku tidak hidup di era itu ya, jadi mungkin aku hanya menjadi penikmat aja sekarang, dan aku mengakui i musikalitasnya bagus banget di era, eee, 70 dan 80-an itu. Cuman ketika Badai Pasti Berlalu yang, eee, digarap sama Erwin Gutawa itu, aku posisinya tuh waktu itu SMP. Jadi lagu itu bener-bener menemani aku, eee, menikmati, apa ya, masa remaja yang bertumbuh, tapi dengan lagu-lagu yang, eee, sentimentil, eee, emosional, tapi dengan kekayaan lirik yang dalam, puitis tapi relatable, gitu loh. Gitu, jadi kayak, eee, menurut aku punya punya tempat tersendiri di hati aku sih, Badai Pasti Berlalu itu.
Oh, salah satu. Banyak. <chuckles> Oke oke. <chuckles> Mhm. Oke. Benar. Mhm. Oh, oke. Iya, bener bener. Mhm. Iya, bener banget. Oke. Nah, dari seluruh album Chrisye itu, eee, mungkin kalau bilang favorit 1 nggak mungkin, ya. Tapi kalau track-nya, lagunya, eee, berapa tuh, ada berapa yang Kakak favorit banget dan apa aja tuh kira-kira?
Mhm. Iya. Banyak banget, banyak banget, banyak banget, sumpah aku nggak bisa kalau, eee, untuk, eee, nomor 1 yang mana, gitu. Karena setiap kali aku misalkan ya, dengerin playlist dari Chrisye, gitu, dan itu aku pakai sistem, eee, shuffle, gitu ya, ngacak, gitu. Setiap lagu yang dinyanyiin, ya pasti aku udah, kena, selalu kena. Selalu kena, gitu. Tapi yang, eee paling aku karena kan aku sebenernya kalau disuruh milih ya lagu mellow atau lagu up beat, aku tuh sebenernya lebih punya preferensi ke lagu up beat, gitu. Nggak tahu kenapa, aku tuh selalu, mmm, terkesan dengan lagu-lagu yang bikin aku tuh, eee, ya pokoknya yang groovy, gitu loh. Itu menurut aku tuh lagu yang punya tempat yang sangat, eee, spesial di hati aku. Nah, Chrisye lumayan memproduksi lagu-lagu yang groovy di tahun 80-an dan itu melodinya khas banget, disko-disko, eee, energik gitu, kayak, eee, ya "Nona Lisa" salah satunya. "Nona, nona, Lisa," itu menurut aku, eee, asik banget lagunya dan, mmm, riang riang gitu, riang khas delapan puluhan.
Banyak banget, ya? <laughs> Heeh, bisa satu-satu diini iniin gitu, ya. Mhm. Oke. Mhm. Kena banget. <chuckles> Heeh. Oke. Mhm, mhm. Oke. Mhm. Heeh. Iya. Banget. <laughs> Oke. Mhm mhm. Itu juga termasuk salah satu favoritnya, gitu ya?
Suka banget. Salah satu favorit yang selalu aku puterin setiap waktu.